Um, oo, naranasan ko na siya. Maibahagi ko lang din 'no. Hindi naman siya nakuha sa social media ko. Ay, nakuha ba siya sa social media? Kasi ang ginami ginamit kasi akong aplikasyon.
Mm. Mm. Baka may kinlik kang link sa social media? <laughs>
Ah, may gina may klinik akong ah, yeah, totoo. May klinik akong aplikasyon sa social media, may hinahanap kasi akong aplikasyon. Ah, tapos itong aplikasyon na 'to may binabanggit siya sa ano niya, na i-click mo 'to para makapunta ka sa gan'tong ano, para ma kumbaga, makagamit ka ng libreng aplikasyon. So, ako naman hindi ako masyadong aware pa, naririnig-rinig ko na siya, pero dahil hindi ko pa siya nararanasan wala akong karanasan tapos sabi inisip ko malayo naman sigurong mangyari sa akin yun. Nag-click ako na hindi ko alam na sa pagki-click ko pala yun, ah, magbubukas na 'yong alam mo 'yon, pang-i-scam sa akin kasi napasok talaga niya 'yong email ko. So, nakakalungkot oo, dahil do'n napasok niya email ko, nakuha niya 'yong mga detalye tungkol sa akin pati 'yong sa email ng kapatid ko. Triny niya akong i-scam. Alam mo nakakatakot. Ah, yung na-infect niya talaga 'yong ako, ang gamit kong laptop? As in hindi lang niya ako na-scam, na na na nalaman niya 'yong impormasyon sa'kin. Napasok niya talaga 'yong aking laptop kasi ini-screenshot niya pa 'yong laptop ko at sinend niya sa akin na sinasabing oo. Nakakakilabot. Sobra, sobra akong nangilabot 'no na hala, totoong nang-i-scam siya kasi nag-email siya sa akin, eh, na, um, "Alam ko na yung impormasyon tungkol sa'yo. Um, napasok ko na 'yong impormasyon tungkol sa'yo. Ito ang ebidensya ko." Na-screenshot niya 'yong ano ko s ano ko, laptop ko. So, do'n pa lang alam ko na, "Ah, totoong napasok niya ako." At isa pa ngang nagpatunay 'no, nakakatakot
Mm. Mm. M Ay talaga? Hala. Mm. Grabe 'no. Ang lala naman ng nangyari sa'yo, matatakot ka niyan, eh. Mm. Oo.
is napasok din nga yung, um, credit card ng kapatid ko. Nakuha niya 'yong impormasyon dun at na-scam niya. Buti nalang
Mm. Hala. Nakakuha siyang pera?
Oo, nakagastos siya nas 'yong kapatid ko nasa Dubai. Yung gumastos ng pera ay nasa London. So, dahil nag-notify sa cellphone niya yung credit card na bumili siya ng ganito, dun palang buti nalang nakita niya kaagad. Um, buti nga maliit lang, eh. Nasa few hundred dollars pa lang ay ay ano, euro. So, hindi pa malaki-laki yung nagagastos. So, 'yon, do'n buti pa lang nakita niya kaagad. So, na-warningan na kaagad niya 'yong ano, na iblock na 'yong card niya, credit card niya, mm. So, 'yon 'yong mga nakakatakot 'no, na sa social media na minsan kung ano-ano 'yong kini-click mo, ah, minsan hindi ka natatakot, sige ka lang ng click, pero totoong nangyayari talaga siya, gano'n.
Gastos, oo. Magkano yung nakuha? Mm. Mm. Ng bangko. Yes. Mm. At saka 'di ba nangyayari din yung di ba nagma-my day ka lagi, yung mga story sa Instagram tsaka Facebook o kaya 'pag nagpo-post ka lang na kunwari, mahilig ka mag-My Day or mag-story sa sa bahay mo na nag-iisa ka lang, di ba? Mga ganyang bagay may mga naging gano'n na ding insidente, di ba, na parang dahil nakikita ka nung manloloob ng bahay mo na mag-isa ka lang palagi, mas nagkaka-confident siya na pumasok sa bahay mo, di ba?
Oo. Ayan, totoo.